Não sei mais. Acho que é isso. É prático, é mais prático e desvantagem. Não, e vantagens do presencial, vamos lá, para as vantagens do presencial: interagir
Hum. Não sei. É prático, é prático. <chuckles> É, é. A interação. É.
É. Hã. <clicks tongue> Interação. Que mais? interação, só interação.
Eh. Acabou, né? <laughs> É. Não, eu a eu não sei pra você, mas eu acho mais fácil a questão de tirar dúvidas, assim, sabe, tipo, você poder conversar, ali, com o professor, eu acho isso hum, faz uma certa diferença.
Boa. Boa, boa, boa. Vamos colocar só essas duas. Você viu, é me menos vai, menos. E, desvan
Né, é. É. É. Não, e eu acho que é. Eh, e pra vantagem que, pra alguns cursos, não tem outra opção, mesmo, né? <laughs>
Exato, exatamente, é, exatamente. Tem que ser. E ainda bem que tem que ser, porque misericórdia de passar por um médico que aprendeu online, né. Nossa! Eu não quero, nunca na minha vida. Desvantagens, eh, no no eu acho que é o oposto de cada um, né, porque é o o a vantagem de um não é o do outro. Então, é isso, check, ok! E e, essa, questão da interação social, eh, influencia a eficácia do ensino presencial do online? Eu acredito que sim, né? A interação social influencia, sim.
Precisa ser, né. É. É. Exatamente. É. <laughs> Sim, sim. É, é isso. Sim. <chuckles> Sim, é, exata eh, eu estava pensando: eu não sei nem se a palavra seria "eficácia", né? Porque, eu acho que não é, exatamente, a eficácia, mas é é uma vantagem, mesmo, não?
É. Não, sim, sim, sim. É uma vantagem. Eu também acho que é uma vantagem.
Né. Eu acho que é isso, assim, mais do que eficácia em si, porque, é como a gente falou: "Vai depender de cada aluno". Se o aluno se dedicar ou, enfim, ele vai aprender no online, né. Mas eu acho que é uma vantagem, assim, que existe no no presencial, e que pra faz muita diferença, assim, dependendo, né, do que você tá estudando, da área, do que você quer, da sua situação de vida, <laughs> né?
Exa Uhum. Sim. Sim. É, até, essa essa questão de conectar com pesso porque, às vezes, você faz grandes amizades, assim, por conviver, por estar todo dia, né, por conviver com a pessoa.
Aham. Sim, sim. Sim, claro. É, eu acho que é sabe, tipo, acaba <clicks tongue> melhorando a sua vida, se bobear, dependendo, sabe, tipo, imagina, você faz uma grande amiga que vira, sei lá, sua melhor amiga pra vida. A tua vida melhorou como um todo, assim, né, é uma questão interessante, essa.
Hum. Sim.

Sim, sim, pra mim tá pra mim tá sendo um parto ir fazer aula de direção, assim, do teórico, confesso que tá sendo um parto pra mim e pensar tanto é que eu fiz a inscrição eu fui na primeira aula depois de 2 semanas assim, t t tinha que pela pr prime primeiro assentar na cabeça, sabe, "Ó, você vai ter que sair de casa, você vai ter que ir lá, você vai ter que parar aquele horário", e tipo
Eu acho que que é isso. <laughs> Sim. <chuckles> Aham. <chuckles> Aham. Sim, sim, t teve toda uma preparação emocional ali pra isso, né.
Nossa, psicológica demais, meu Deus, mas agora tá sendo até que legal, sabe, eh, tudo bem.
Aham. <chuckles> E você não tinha no Brasil, então?
Não, menina, não tinha no Brasil a besteira, eu até f comecei, eu até fiz, mas aconteceram alguns problemas ali que eu fui também deixando por último daí teve um de carro que também eu errei ali a pessoa também foi sacana comigo, mas eu também pisei na bola sabe, daí eu perdi ali tudo mais. Aí depois não fiz mais, aí agora tô penando aqui em Portugal para tirar carta porque, tem a questão da língua, tá ok, português português mas cara, não, não, é muito diferente, tem muita coisa diferente, e o que eu mais tô anotando é assim, é acostamento pra cá é berna, então assim eu tô co eu tô minhas anotações não é nem sobre o aprender a dirigir, é é a tradução, literalmente tradução. Então, assim, tá sendo uma coisa bem divertida isso que você falou da interação, de você chegar num lugar você consegue fazer umas perguntas, e você descobrir umas coisas além da matéria, sabe, coisas assim do convívio aqui mesmo das pessoas, a visão que elas tem, eh, então assim essas coisas também só tem no presencial acredito, ou mais no presencial do que no no online, né. E tá sendo legal isso também, <clicks tongue> ah, tem que olhar o lado bom né. <chuckles>
Ah. Aham. Sim. <chuckles> Aham. Entendi Aham. É, é. Aham. Sim, <chuckles> você tá traduzindo, né. É a tradução, aham. Sim. Aham, aham. Sim, sim. Sim, sim. Eh, eu eu, por exemplo, e eu vim pra cá, na durante a pandemia e, quer dizer média, é ma é, mais ou menos, durante a pandemia e aí assim muitas das minhas aulas do doutorado foram online, nossa pra mim foi muito triste assim, sabe, porque eu tinha a expectativa de de ir, de ir à faculdade, de conhecer pessoas, né, porque também quando você vem pra um país novo sozinha, é muito o teu intuito conhecer pessoas, né, e aí você quer conhecer pessoas e fazer amizades é, é. E e aí não, eu vim é que foi na verdade eu acho que foi mais ou menos no meio do caminho eh, em dois mil e vinte.
Hum. Hum. Hã. É, é, aham. Veio no meio da pandemia? Nossa, eu vim no final da pandemia. Hum.